Iya iya iya. Kalau suasananya seperti ini Kak, yang aku juga aku masih penasaran nih Kak, aku ingin tahu gitu ya, eee, dengan perasaannya Kakak tersebut. Apakah masih, mmm, ya menyenangkan gitu te di pekerjaan ini? Kenapa Kakaknya masih tetap di tempat ini kalau suasananya seperti itu?
Oke. Sebenarnya dibilang menyenangkan, menyenangkan ya, pekerjaannya. Karena dari jam 8,00 sampai jam 2,00, terus, eee, digajinya itu lebih besar dari apa ya, dari tempat perusahaan lain-lain gitu, sedangkan di perusahaan lain itu aku belum pernah dapetin jam yang dari jam 8.00 sampai jam 2.00 gitu, bahkan i di sini juga lembur, dikasih uang masuknya tuh 3 kali lipat dari gaji, terus, eee, ada hak istimewa juga kalau misalnya sakit untuk perempuan pas haid gitu, jadi aku suka sih, apalagi dengan fasilitasnya yang baik gitu. Itu sih, Kak, dan kerjaannya pun aku juga senang gitu.
Oh, jadi ya heeh, seperti itu, ya, Kak? Hanya yang beratnya itu, it iya, i eee, banyak hal kalau ditanyakan Kakaknya mengapa masih tet dit bekerja di tempat ini, karena banyak positifnya juga ya, berarti ya, banyak benefit-nya ya, heeh. Jadi wa temen, eee, kerja yang agak apa sih, seperti diam gitu sama Kakak, nggak nggak banyak bicara, Kakak juga
Jadi kayak harus tahan-tahan lah ya. <chuckles> Iya, bener, bener.
nggak begitu, eee, jadi masalah ya?